<laughs> Non.
<laughs> Ma ma ma femme s'est évanouie. Elle s'est évanouie quand il y a eu les tirs. La pauvre et heu, on est sorti, heu, je crois que j'ai jamais senti mon cœur battre aussi vite.
Tu ah oui. <laughs> Oh. Oh là là. <chuckles> <gasps> Oh, mais je te crois. <chuckles>
J'étais complètement, heu, <blows air> abasourdi, je waouh, j'étais là: «Waouh!» Et en fait, ce qu'il avait oublié de nous dire le le le voisin, enfin le truc, c'est qu'il tournait une scène de film ou une vidéo, je sais pas ce que c'était. Ouais, il savait! Parce que du coup, quand on lui a raconté le soir, il nous a dit: «Ah oui, mais c'est vrai, j'avais oublié de vous dire, c'était c'était cette semaine qu'il tournait le film», ou je sais pas quoi, enfin, j j'ai pas cherché à savoir ce que c'était. Et en fait, il tournait quelque chose, donc du coup, heu, ils nous ont rassurés, heu, heu, ils nous ont servi, heu, un petit chocolat chaud, heu, pour nous réconforter.
En panique. Ah ouais? <gasps> Oui. Il le savait lui? Ah! Ah. <chuckles> Oh non. Ah ouais. Ah bah, oui, ils ont <chuckles> je pense qu'ils ont bien vu que dans quel état vous étiez et heu, oh là là, <chuckles> ils ont dû avoir, heu, mal pour vous, quoi. <chuckles>
Ah là, là, c'est waouh. Je t'assure que même si ça a duré parce que, tu sais, entre le fait la personne qui arri qui sort, ils ils s'engueulent, nin nin nin, s s ils parlent super fort, c'est c'est intense, et cetera. Il sort une arme, il tire, et là, tu te dis: «Waouh!» Ca dure une fraction de seconde, les 2 hommes tombent, et là, tu as le: «Coupez!», hop et là waouh <blows air> waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Là
Ouais. <gasps> Oh là là, trop fort. Oh purée et beh, écoute, là, franchement, heu, je t'assure que tu as tu as réussi à à me tenir en haleine avec ton aventure, à me faire peur, et puis finalement, à me faire rire. Là je suis passée par, heu, par toutes les émotions, heu, vraiment, heu, grand merci pour, heu, pour cette histoire.
<laughs> Et beh, écoute, c'était un plaisir de pouvoir te partager ça, parce que même nous, on on ouais, ça a été, heu, waouh, intense, heu, nous encore pire que là, cette ti là là en parlant, parce que là du coup, c'était vraiment on vivait le truc, donc heu, ouais. J'espère t'avoir refait vivre un petit peu la scène tout autant.
Ah bah, ouais, je te crois. <chuckles>

Alors, bah, bien évidemment, il y avait les canaux. Il y avait, heu, les canaux de partout, donc je pouvais vraiment pêcher de ma fenêtre. Je l'ai fait. Bien évidemment, tu t'en doutes, heu, bon, ben, j'ai pas j'ai rien fait de spécial, parce que c'était juste pour un pour rigoler. Allez hop, heu, 2 minutes, heu, c'est marrant, voilà.
Ouais. D'accord Oui, c'est fun, parce que tu te dis, il y a peut-être pas beaucoup de poissons, là, heu, dans dans ce canal-là, comme ça.
Bah, c'est surtout par respect pour le poisson. Tu imagines, je fais un poisson de ma fenêtre, heu, je vais le tenir en l'air, heu, je vais lui faire mal et tout, heu, bon, déjà que la pêche, heu, bon, il y en a certains qui vont dire que c'est pas hyper respectueux si je fais ça. Ça serait un peu manquer de respect au pauvre poisson que je vais pêcher, quoi. <chuckles>
Hein? <chuckles> Ouais, d'accord. Mmh. OK. Ouais. Bon, bah, n'empêche que, dans le principe, effectivement, heu, ta copine, elle t'avait trouvé vraiment le lieu où tu pouvais faire, le le petit private joke, heu heu, dont tu lui parlais tout le temps, quoi?
Exactement, et alors là, du coup, elle me fait un petit clin d'oeil, elle me dit: «Bah, alors, je t'ai réalisé ton rêve?» je fais: «Ah ouais, tu es trop forte. À moi de le faire», donc là, maintenant, ça va être plus dur. <chuckles>
Mmh. Mmh, ouais. Ouais. Heu, pour l'an pour l'an prochain, c'est ça? <chuckles>
Parce qu'elle, il lui faut, un un, pour le l'anecdote, hein la, private joke, on va continuer sur ça. Elle, il lui faut un un sushi à volonté, heu, devant sa fenêtre de Airbnb, donc du coup, au Japon, voilà, il faut que je trouve ça au Japon. <chuckles>
D'accord. Ouais, ouais. OK, bon, bah, effectivement, le challenge, heu, il est pas mal aussi, hein? <chuckles>
On est d'accord, on est d'accord.
Ouais. <chuckles>
Et du coup bon, vu que c'est des vacances spéciales pour, heu, pour bibi, bah, forcément, heu, voilà, on on on va arpenter un petit peu, heu, tous les canaux, on va pêcher, on va co du côté de Gouda.
Ouais, vous vous balader, heu, découvrir.
Ouais, c mmh, c'est ça. On va du côté de La Hague, enfin on on connaissait déjà le Hollande puisqu'on l'a déj on l'avait déjà faite. Une ou 2 fois auparavant, avec d'autres anecdotes d'ailleurs sur sur ces voyages qui sont assez drôles. Et heu, donc du coup, on on on connaissait déjà les lieux, donc il y avait pas besoin de visiter à part, heu, on a fait juste, heu, tu sais les moulins à qui sont classés au monument, heu, à l'UNESCO. Ça, on l'avait pas fait, et c'est c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique.
Mmh mh. D'accord. Mmh mh. OK. Mmh. Ah, oui. Ouais. Super. Donc vous êtes beaucoup, heu, beaucoup baladés, là, vous avez profité, en fait, heu, de de vos jours, heu, de votre semaine de de vacances, là, sur place.
Et donc heu, voilà.